Olha, conto, segredo. <laughs> Mas eu conto, eh, a focaccia com certeza, o tiramisu sempre, assim, páscoa, eh, almoços que a gente faz e precisa li de uma sobremesa, natal, eu sempre faço tiramisu, tiramisu é o clássico que eu faço
Claro. Aham. Ra
e ela é. E ela, eh, uma carne que ela faz de lagarto também muito, muito, muito boa, e a feijoada. A feijoada dela é maravilhosa. Então a gente sempre tenta hum, a gente sempre tenta encaixar, é muito, muito bom mesmo.
Hum. Parece tudo muito bom. E traz um gostinho de família, né, porque você comentou da feijoada que é brasileira, então acho que traz um pouquinho de Brasil pra vocês também, né.
Sim. Sim, muito. Traz um pouquinho de Brasil e a gente não é que a gente encontra tudo da feijoada aqui, né, principalmente a couve, assim. Então a gente tenta plantar couve, e a couve não vai por conta do clima, mas aí a gente adapta com outra verdura. <chuckles>
Tá. <chuckles> É, tem que fazer o que o o que nos permite, né, o que o momento nos permite. <laughs> O importante é ser
Exato. É, a gente faz do limão uma limonada. <chuckles>
Muito bom. Mas agora, assim, falando um pouco do contrário, tem alguma receita que você não gosta de fazer?
Uhum. Tem receitas que eu não gosto de fazer na verdade eu eh, uma receita que eu sempre me pedem para fazer e eu nunca fiz, porque eu acho que deve ser muito chata de fazer e muito trabalhosa, e eu nem arrisco
Aham. <chuckles>
que é a pavlova.
A pavlova. É, muita muito preparo.
<chuckles> Exato, a pavlova é é muito preparo, muitos passos, eh, d tem requer uma paciência, ali. Até por eu ser uma pessoa paciente, mas eu acho que pra aquilo ali eu não ia ter tanta paciência. E d de tantas as pessoas s saberem disso de mim, "Ai, ela não quer fazer uma pavlova, tem curiosidade, mas não quer", teve uma amiga minha que fez 1 vez e trouxe em casa pra gente compartilhar. <chuckles>
Aham. Muito bom.
E eu até falei: "Olha, achamos a amiga da pavlova, então vai ser o seu prato típico". <chuckles>
Ótimo. Agora você nem precisa mais fazer, não precisa nem pensar em fazer, porque tem alguém que vai fazer por ti.
Não. Não preciso nem ter esse esforço <chuckles> de de fazer de tentar fazer uma pavlova. E
Entendi.